और देखिए कहीं न कहीं लोग फ़ॉलोअर्स के पीछे बहुत ज़्यादा पड़े हैं। कंटेंट क्रिएशन के नाम पे जो फेमस होने के लिए। तो उसके पीछे अ, बहुत हद तक जो है, वो गिरकर कंटेंट बनाने लग जाते हैं या कई बार तो आप देखेंगे कि अ, ट्रेन की पटरियों में जाके लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये सब जो है, कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी अ, समस्या खड़ी कर सकता है। कुछ लोग एकदम से रिस्क लेकर, बड़े-बड़े बिल्डिंग्स में जा के दीवारों पर चढ़ कर दिखाते हैं कि वो कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं और इससे बहुत हादसा भी होता है तो हाँ, तो हमेशा एक संतुलन बनाना चाहिए कि कोई जोखिम ना हो, हुँ, हुँ।
हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, सच में। <tsk> हद ही हो गई है। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही बात है। हादसे हो भी रहे हैं और इनका पता भी चलता है। बिल्कुल, अच्छा देखिए जी बिल्कुल सही कहा आपने और देखिए अ, इन लोगों को रोकने के लिए क्या ऐसा कोई तरीका अपनाया जा सकता है? जैसे आपने कहा की वीडियो आते हैं और अ, सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से वो डिलीट हो जाती हैं वीडियो। लेकिन क्या ऐसा कोई तरीका होना चाहिए सरकार की तरफ से कि अ, पहले से ही उसके कोई चेकपॉइंट हों कि अगर वीडियो में ऐसा कुछ भी दिखता है, तो वो आप अपलोड ही ना कर पाओ। उसको अ, मतलब उसको वहीं पे बैन कर दिया जाए तो कहीं न कहीं वो अगर मान लीजिए वा क्योंकि देखिए वीडियो जैसे ही आती है ना कुछ लोग तो देखेंगे कम से कम, वायरल तो हो ही जाती है तो उसके बाद डिलीट भी होगा तो क्या वो तो फिर भी लोगों को नज़रों में तो आ ही गई कहीं न कहीं है ना, तो इससे बेहतर आपको क्या लगता है कि ऐसा ना हो कि भई उसे पहले ही ना आने दो ऐसी कुछ गाइडलाइंस हों?
जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ, बिल्कुल। जी। <chuckles> सच कहा। हाँ। जी, देखिए गाइडलाइंस तो बहुत होती हैं। यूट्यूब में वीडियो डालने से पहले भी।
बैन ही हो जाए। मतलब ऐसा कोई पॉइंट हो कि जैसे ही ऐसा कोई कंटेंट आया तो आप उसे अपलोड ही ना करो कर पाओ और वो वहीं के वहीं डिलीट हो जाए।
हाँ, रि जी, जी। हाँ, देखिए डालने से पहले भी रिव्यू होता है। यूट्यूब भी चेक करती है वीडियो उसके बाद जो है। लेकिन जो वीडियो बनाने वाले होते हैं, वो हर तरह के हैक्स ढूँढ ही लेते हैं कि आगे
अ, ये भी है। सही बात है जुगाड़ सबका है।
हाँ, जुगाड़ वो खोज लेते हैं कि वीडियो किसी तरीके से वायरल हो जाए, फेमस हो जाए और कुछ लोग देखेंगे कि अ, गजब-गजब कारनामे करते हैं। वो अ, कूड़े कचरे में जाकर लेट जाते हैं या गोबर खा लेते हैं। तो कुछ-कुछ वाहियात वीडियो बनाकर भी कंटेंट के नाम पर फेमस हो जाते हैं, पैसा कमा लेते हैं।
हाँ, सच में पता नहीं क्या ही क्या करते हैं। <laughs> तो ये कहीं न कहीं संस्कृति भी बदनाम होती है इस तरह से और मतलब सारी सभ्यता का जो कहते हैं ना कि बिल्कुल अ, छीछालेदर कहना अगर इस शब्द का प्रयोग किया जाए, तो वो गलत नहीं होगा। तो ये चीज़ें वाक़ई में नहीं होनी चाहिए कहीं न कहीं और हर अ, हम बोलें तो हर जगह के हर प्लेटफॉर्म के नकारात्मक, सकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। पर ये वाली जो चीज़ है ना ये नकारात्मक भी नहीं है, इसको तो हम क्या ही बोले वाहियात बोल सकते हैं। ये बड़े ही वाहियात पहलू हैं और सबको खुद ही ध्यान रखना चाहिए कहीं न कहीं आप क्या कहते हैं?
हाँ, हाँ, जी। हुँ, हुँ, हुँ, जी। बिल्कुल। <chuckles> जी।